जी, और जो मतलब आप अ, के बल पर ही घर चल रहा है, आपको इसमें कुछ खुशी मिलती है, संतुष्ट मिलती है या आप ख़ुद इससे खिन्नता महसूस करती हैं?
नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी तरह का कोई अफ़सोस नहीं है, कि मैं ही करती हूँ बल्कि मुझे उल्टा खुशी मिलती है और अच्छा लगता है करके, ऐसा नहीं, अपने परिवार के लिए तो किसी को ही करके अच्छा नहीं लगेगा, है ना? कहीं न कहीं परिवार के लिए ही तो लोग आगे जाने की सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेक़िन अ, मेरा मतलब ये है ना कि ये सब चीज़े मेरे लिए अभी थोड़ी-सी भारी इसलिए लगती हैं क्योंकि मैं अभी आगे के बारे में भी सोच रही हूँ, ठीक है? और अभी काम भी करना पड़ता है अच्छा ख़ासा। और उस बीच में अगर अपने लिए नहीं सोचूँ ना कि अपने लिए भी थोड़ा-सा छोटा-सा ब्रेक ले लूँ या कहीं घूम के आ जाऊँ या कुछ अपने लिए ऐसा कर लूँ जिससे मुझे भी खुशी मिले। मतलब होता है ना कि ठीक है लेक़िन अपने लिए भी तो कुछ शौक होते हैं, कुछ सपने होते हैं कि हाँ, मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ घूमूँ, ये ख़रीद लूँ, तो ये नहीं हो पाता है मुझसे। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि इस महीने पैसे अगर बचेंगे तो मैं ये ख़रीद लूँगी, ये फ़लानी जगह घूम के आ जाऊँगी, सब जा रहे होंगे, जिनके पास पैसों की बहुत कमी होगी, वो भी जा रहे होंगे। किसी से कर्ज़ लेकर जा रहे होंगे लेक़िन मेरी बारी आएगी तो मैं बस दुविधा में फँसी रहूँगी कि मैं क्या करूँ? मतलब मैं चली जाऊँ या फ़िर मैं उन पैसों को बचा लूँ, मतलब 2 रास्ते होते हैं मेरे पास और मैं ऐसे में ज़्यादातर यही करती हूँ कि ठीक है, पैसे बचा लेती हूँ। लेक़िन अ, मतलब फ़िर बाद में मुझे अफ़सोस भी होता है कि क्यों नहीं चली गई? मतलब होता है ना कि खुशी मिलती कल उ, फ़िर कल हो के उनके फोटोज़ देखती हूँ, वीडिओज़ देखती हूँ, तो लगता है कि यार मुझे भी चले जाना चाहिए था, क्या फ़ायदा इतना कमाने का अगर कुछ कर ही ना पाओ अपने जीवन में।